Heu, c'est pas des conseils révolutionnaires, mais c'est pour moi c'est des conseils que, enfin que j'applique. C'est-à-dire de si tu ne veux pas heu, si tu veux déconnecter bah, littéralement déconnecte-toi. C'est-à-dire ne te connecte pas à ta boîte mail, heu, pro, heu, n'utilise pas Teams, n'utilise pas tout outil qui te permettrait de mmh, de te connecter et heu, et si si tu vois que tu es frustré, si tu vois que ça t'embête d'être dans dans cet engrenage là, d'avoir ce stress, de te dire: «Ouais mais j'ai besoin de savoir et cetera», c'est qu'il y a quelque chose qui va pas et c'est le c'est le propre de l'humain de d'aller bien. C'est à dire qu'on cherche tous à être et cetera. Donc t je lui dirais: «Tu as la solution en fait. Là si tu veux aller mieux, là tu vois que» parce qu'en fait il y en a qui le vivent très bien, hein, de ne pas déconnecter. Ils ont besoin d'être rassurés, de savoir tout ce qui se passe, heu, pendant le week-end et cetera et ces gens là s tant que ça leur fait du bien, tant mieux! Mais s'il y a un malaise, si la personne se plaint de ça, en fait à un moment, dis toi que ton ton épanouissement, ton bonheur, c'est très important et tu as juste à ne pas te connecter. Au final ça mmh, c'est un mmh, un conseil très pragmatique, mais là aussi ça re ça joue beaucoup avec la personnalité de la de la personne en question, donc il y a des p, il y a des per et ça je y faire ça, si si la personnalité l'empêche de faire ça.
Mmh. Mmh. Ouais ouais. Ouais ouais. Eh oui. Alors c'est c'est c'est intéressant je Mmh. Mais c'est intéressant justement ce que tu dis parce que, heu, en écoutant du coup, heu, ta réponse, heu, je me disais: «Mais mais il doit y avoir quand même des personnes avec qui c'est plus difficile ou plus facile, quand même, de pouvoir se déconnecter comme ça». Non? Tu penses pas justement qu'il y a des gens qui qui peut-être subissent un peu trop, tu sais, le travail comme ça à l'extérieur? Ah ouais?
Ah oui, il y en a il y en a et j'ai les 2 cas. J'ai j'ai j'ai 2 cas. Dans dans m mon boulot, il y en a ils le vivent très bien, ils comprennent pas en fait que, par exemple que je prenne pas mon pc pendant mes vacances en fait. Alors que pour moi c'est c'est un non c'est un non sens! Donc en fait, heu, dire: «Non mais tu, ça te stresse pas de pas savoir ce qui se passe pendant 2 semaines?» je fais: «Absolument pas». Donc après voilà, là c'est un é
D'accord. <laughs> Ouais, bah oui. <laughs> Est-ce que c'est pas l'inverse finalement? <laughs>
C'est ça, mais je je rentre même pas dedans parce que notre état d'esprit est totalement différent mais c'est vrai que ça m'embête pour les personnes qui soient f qui sont frustrées d'être comme ça. C'est à dire que c'est ils aimeraient déconnecter et dans ce cas, j'essaie de les secouer un petit peu mais bon j'essaie de pas trop insister. Parce que voilà, c'est pas non plus ma vie, c'est leur choix et cetera, mais j'essaie en tout cas leur donner des petits conseils pragmatiques comme je viens de ceux ceux que je viens de te donner.
Mmh. Eh oui.